À, bạn ơi thì hôm nay á mình bất chợt nhớ lại một lần mà mình được người lạ giúp đỡ trong chuyến đi trước đây á, thì tự nhiên mình thấy nó ấm lòng ghê á, thì không biết á là bạn đã bao giờ được người lạ giúp đỡ trong lúc đi du lịch bao giờ chưa? Hay là chuyện diễn biến ra sao á?
Chắc chắn là có rồi. Ờ, trong một cái cuộc đời rất là dài thì chắc chắn là mình sẽ gặp rất là nhiều người lạ, và đôi khi là hữu duyên họ sẽ mang tới những cái sự giúp đỡ rất là tốt cho mình, thì mình đã từng gặp cái trường hợp như vậy khi mà mình đi du lịch tình nguyện tới Măng Đen vào hồi năm ngoái.
Ồ. Ủa, mà bạn, kiểu như, bạn đi du lịch tình nguyện tới Măng Đen là bạn, ờ, tình nguyện làm cái gì á bạn?
Ờ, tới, ờ, nó sẽ là một cái trong nông trại nó hơi xa trung tâm Măng Đen một xíu, nếu mà đi xe máy thì cũng khoảng là 30 phút đó và ở đó mình sẽ, ờ, làm trà này, chẳng hạn như là thu hoạch lá trà, lặt lặt lá trà, rửa lá trà, sấy lá trà rồi ươm mầm cây rồi, ờ, vào cuối tuần á thì mình sẽ mang ra chợ Măng Đen ở thị trấn để bán, thì, ờ, đổi lại nông trại sẽ bao ăn ở cho mình hết luôn, mình chỉ cần mất, ơ, chi phí, ơ, chi phí đi lại thôi thì nó giống như là vừa du lịch mà vừa trải nghiệm làm tình nguyện vậy đó.
Ồ. Ờ. Ồ. Ơ, cũng vui ấy chớ. Vậy, ờ, bạn đi làm, kiểu như, du lịch tình nguyện đó bạn làm trong bao lâu á?
Ờ, cái chương trình đó mình đăng ký họ cho phép, ờ, đăng ký tối thiểu là 1 tháng cho nên là mình đã đi thử 1 tháng.
Ồ, cũng khá là lâu á chớ. Vậy trong lúc đó thì bạn ừm.
Ừm, tại vì á À, tại vì á, ờ, cái nông trại mà và nó có rất là nhiều chuyện để làm, đúng hông? Nếu như mà chỉ nhận khoảng hai vài ba ngày hoặc là 1 tuần gì đó thì nhiều khi người ta, ừm, chưa có quen tay, quen chân với công việc ở đó, hoặc là chưa có ch làm được gì nhiều ấy, thì đã kết thúc chương trình rồi mà lại đi xa tới như vậy nữa, cho nên, kiểu, nó không đáng ấy, phải ở lại tầm 1 tháng thì sẽ có nhiều cái để trải nghiệm hơn.
Đúng rồi. Ờ, cũng đúng. Ờ, kiểu như, khi mà mình đi có vài ngày thành ra là mình không có đủ thời gian để mà trải nghiệm, đúng hông bạn?
Chính xác luôn.
Ồ, vậy thì trong cái lúc mà bạn đi làm tình nguyện như vậy á, bạn có gặp khó khăn gì hông? Như kiểu lạc đường hay là trục trặc xe cộ hay chuyện khác á.
Ờ, trước khi mà cái chuyến đi nó xảy ra á, thì mình có rất là nhiều lo lắng luôn. Tại vì mình chưa bao giờ đi Măng Đen hết. Mà cái chuyến đi này mình lại đi một mình nữa nha, cho nên là, kiểu, mình hông biết là nó sẽ diễn ra như thế nào, nhưng mà khi mà đến Măng Đen rồi thì mình đã trước mắt là mình nhận được cái sự giúp đỡ rất là nhiều từ cái, ơ, chị quản lý nông trại ở đó.
Ồ. Ôi, một mình. Ồ.
Và còn từ các bạn tình nguyện viên khác nữa.
Hay quá! À, kiểu như, mọi người ở đó ai cũng dễ thương hay giúp đỡ bạn hết, đúng hông? Thành ra bạn cảm giác như bạn được quan tâm, kiểu như là họ chỉ dẫn bạn hết ha.
Ừm, mọi người ở đó rất là dễ thương và giúp đỡ lẫn nhau luôn.
Ồ, vậy thì tuyệt quá. Kiểu như, bạn không biết, gọi là, k chắc, ơ, kiểu, như hái lá trà thì chắc là trước đó bạn cũng chưa bao giờ hái thành ra là bạn cũng không có kinh nghiệm gì mấy, đúng hông bạn?
Ừm, đúng là như vậy rồi. Tại vì trước đó mình chỉ, kiểu là, ở thành phố thôi xong rồi hơi vụng về á, chưa bao giờ tiếp xúc qua những cái công việc làm nông như vậy. Cho nên là khi mà đến đó thì, ờ, chị quản lý home giống như là phải chỉ dẫn mình lại từ đầu hết tất cả mọi thứ vậy, và chị ấy, ờ, hướng dẫn mình một cách rất là tận tình và, gọi là, rất là kiên nhẫn nha, tại vì mình cũng hơi vụng về á.
Ừm. Ờ. Ồ. Mình hiểu, kiểu như, họ rất là nhiệt tình đối với bạn luôn, đúng hông? Thành ra là cái chuyến đi này bạn rất là thích luôn, đúng hông bạn?
Chính xác luôn.
Ừm. Ờ, vậy cái khoảnh khắc đó là, ờ, kiểu như mà, khi mà nghe mà chị gọi là quản lý chỉ dạy cho bạn á, thì bạn có, kiểu, như lo lắng mà sợ mình không nhớ được hết hông?
Ôi, hồi đầu mình cũng ngơ ngơ lắm nha, kiểu, như là chỉ chỉ chỉ mình, à, giâm cành á, cái xong rồi mình lại lọng cọng tay chân như thế nào mà lại giâm bị ngược. Thế là thế thế là chị ấy thấy và chị ấy kêu là mình phải làm lại, nhưng mà hên lúc đó mình mới chỉ làm có một khoảng đất nhỏ thôi, cho nên là, ờ, mình đã phải nhổ lên lại để mà dum um cây lại.
Ờ. Ờ. <laughs> Ờ. Ra là vậy, cũng gặp khó khăn trong lúc ban đầu ha. Vậy cái chuyến đi của bạn, kiểu như, có đông hông?
Chính xác. Ờ. Chuyến đi của mình, ngoài mình ra á thì còn có thêm 2 bạn tình nguyện viên nữa, mà 2 bạn ấy cũng đến từ, à, một bạn là từ miền Bắc Việt Nam nè, một bạn từ miền Trung Việt Nam, và mình là từ miền Nam Việt Nam nữa. Giống như là 3 chị em Bắc Trung Nam cùng hội ngộ ở Măng Đen vậy đó.
Ờ. Ồ. <laughs> Nghe vui quá vậy?
Ừm.
Ờ. Vậy thành ra bạn cũng, gọi là, kết được nhiều bạn, ờ, kết được bạn mới, đúng hông bạn?
Ừm, chính xác luôn. Mọi người làm quen với nhau rất là dễ, tại, kiểu, ai cũng có một cái tâm trạng là cởi mở á và rất là thân thiện. Cho nên là khoảng 2, 3 ngày thôi mà tụi mình còn làm việc, ừm, và sống chung với nhau, ăn ở, ngủ nghỉ chung với nhau nữa, cho nên là chị em thân nhau, quen nhau rất là nhanh.
Ồ! Mình hiểu, vậy thì tuyệt quá! Ờ, trong lúc mà, kiểu như, bạn hái lá trà hay là chăm cành gì á, thì, kiểu như, đó là việc làm nông, thành ra là, kiểu, làm ngoài trời, thành ra là nhiều khi cũng có, gọi là, ruồi muỗi rồi nắng nóng như vậy thì bạn có gặp khó khăn trong lúc đó hông? Kiểu như nóng quá rồi bị muỗi cắn ngứa ngáy này nọ á.
Ờ, muỗi cắn thì nhiều nha. Ờ, nông trại của mình á là nếu mà ở trong nhà á, thì mình phải, a, sử dụng nhang muỗi thường xuyên, hoặc là, kiểu, ơ, xài mấy cái xịt muỗi á, nếu không là nó sẽ bị cắn rất là nhiều. Bây giờ người mình vẫn còn một vài vết thẹo từ cái chuyến đi đó luôn nhưng mà nó đúng là rất ráng nhớ.
Ồ! Ừm. Wow! <laughs> Nó, kiểu như là một cái thành tựu, đúng hông bạn? <laughs>
Thì, ờ <laughs> Ừ, một cái dấu vết vậy đó. Thì, ờ, cái chị quản lý home á đã à, quản lý cái nông trại á, đã, a, phát cho mỗi người những cái bao tay cao su rất là dày để mà hạn chế cái việc là cắt cành vào tay nè, rồi ủng, để mà hạn chế những cái con giun này kia á, nó bám vào chân mình. Nhưng mà tụi mình cắt ở bên ngoài trời cũn không có quá là lâu ấy. Kiểu, cắt một xíu xong rồi lại đem vô nhà xử lý, xử lý, rồi lại cắt tiếp, cho nên là nó cũng không phải vấn đề gì quá lớn.
Ồ! Ồ! À! Cũng, gọi là, thành ra là, kiểu như, phân chia được, thành ra là, kiểu như, không ở lại ngoài quá lâu thành ra cũng không bị say nắng, đúng hông bạn?
Chính xác luôn. Với lại thời tiết Măng Đen nó, kiểu, dịu dịu, dễ chịu lắm, nó không có quá là gắt như là nắng ở thành phố Hồ Chí Minh đâu nha.
À! À! Mình hông biết tại mình cũng chưa bao giờ đi Măng Đen bao giờ á. <laughs> Ờ, vậy là hóa ra thời tiết ở đó cũng dịu dịu ha. Ờ, vậy sao bạn biết ờ, làm sao mà bạn biết đến được cái, gọi là, cái chuyến đi tình nguyện này vậy, bạn xem trên mạng hả?
Ờ, ở trên, a, Facebook á, nó có một cái group tên là, ờ, "Tình nguyện viên nông nghiệp xanh", và những cái nông trại hoặc là những cái homestay nó sẽ hay post bài trên đó để mà, ờ, tuyển tình tìm tình nguyện viên á, để mà cả hai bên cùng win win. Có rất là nhiều người post bài cũng như là nhiều người, ờ, tham gia nữa, thì mình đã tìm kiếm ở trên đó.
Ờ. Ờ, ra là vậy, nhưng mà, kiểu như là Post trên Facebook á nên thành ra là cũng có kiểu như, bạn có sợ là, kiểu như, bị lừa sang, kiểu như, qua nước khác hông?
Chắc chắn là có rồi, mình phải, kiểu như là, nghiên cứu rất là kỹ luôn. Mình, à, xem lại lịch sử post bài của cái cái người post nè. Xong rồi, ờ, mình còn thấy là đã có những cái bạn tình nguyện viên khác đã từng đi giống mình trước đây rồi, rồi lên bài review nữa. Và mình cũng thấy một bài đánh giá tốt ở trên Google Maps, cho nên là mình mới, ơ, yên tâm hơn khi
Ờ. Ừm. À. Yên tâm. Ừm.
đi một mình như vậy.
À ha. Ờ, ra là vậy. Thì thì hồi nãy mình có nghe bạn nói á là bạn cũng được chị quản lý, gọi là, giúp đỡ cũng khá là nhiều lúc ban đầu á. Thì khi nhận được sự giúp đỡ như vậy thì bạn cảm thấy thế nào?
Mình cảm thấy thấy, kiểu, rất là ấm lòng luôn, tại vì ban đầu mình cũng không quá là trông mong quá nhiều ấy. Kiểu như, chị ấy chỉ cần, ờ, chỉ mình những cái cơ bản là coi như là cũng xong trách nhiệm của chị ấy rồi. Nhưng mà ngược lại nha, chị ấy à, không phải ngược lại mà là thêm nữa là chị ấy rất là nhiệt tình luôn, kiểu, giống như là một cái người chị trong gia đình của đàn em vậy đó, và rất là chăm sóc cho tụi mình nè.
Ồ! À, à. Ờ. Ờ, kiểu như, bạn cảm giác như chị quản lý cũng như là chị của mình luôn, đúng hông bạn? Kiểu như, chị, gọi là, thân thiện quá, đúng hông bạn?
Ừm, quá là thân thiện và nhiệt tình luôn á!
Ồ! Vậy có lúc nào mà khi mà bạn k hái lá trà hay là sơ chế lá trà gì đó thì bạn có gặp khó khăn gì trong lúc đó hông?
Ờ, hồi đầu khi mà mình, ờ, xử lý lá trà sau khi cắt á, mình hông biết là nông trại có bao tay, cái mình cứ lấy cái cái kềm cắt á, mình cứ cắt, cắt, cắt xong rồi cái tay mình, kiểu, nó bị à xước á, tại vì những cái cành đó nó cũng khá là nhọn, cái nó cứ đâm đâm vào tay mình khá là khó chịu. Cái xong rồi mình cứ xoa xoa hai cái tay, cái chị ấy thấy chị ấy bảo là "Ôi! À, có bao tay nè để ở chỗ đó đó, ờ, để chị lấy cho em." Trời ơi! Chị ấy rất là dễ thương luôn! Ngoài ra chị ấy còn, ừm, ngoài ra chị ấy còn dẫn tụi mình đi chơi sau khi mà đã làm việc xong nữa.
Wow! Ừ ha. Ôi! À ha. Kiểu như cứu đúng lúc. <laughs> Wow, ôi, vui quá vậy! Vậy thì chị, ờ, chị đó dẫn bạn đi, kiểu, ch kiểu như chỗ nào á?
Ờ, ở x cái cái cái nông trại của mình á thì, kiểu, nó không có ở gần thị trấn, nó ở vùng sâu xa một xíu nhưng mà cái khu đó lại là có cái khu mà có cái cảnh đẹp nha. Nó, giống như là, ờ, bạn có thể tưởng tượng nó giống như là đồi chè Cầu Đất ở Đà Lạt vậy á, thì nó sẽ không có gần trung tâm, đúng hông? Nhưng mà cái cảnh của nó rất là đẹp, rồi săn mây các kiểu. Thì cái nông trại của mình, ờ, tương tương tương tương tự như vậy đó. Thì, ờ, sáng sớm á, chị ấy hay dẫn cả đám tụi mình đi uống cà phê săn mây, rồi rất là đã luôn á bạn, đẹp hơn Đà Lạt rất là nhiều.
Wow! Ù! Ừm. Ồ! Wow! Vui quá vậy! Wow! Vậy, kiểu, như lúc đó là chắc bạn cũng chụp một đống hình luôn, đúng hông bạn?
Chắc chắn rồi, mình úp cả một album luôn.
Wow! Kiểu, như cái này cũng có nhiều trải nghiệm vui quá ha! Vậy thì sau cái chuyến đi đó thì tâm trạng của bạn như thế nào á, kiểu như, tâm trạng chuyến đi của bạn có thay đổi gì hông?
Ờ, chắc chắn là có thay đổi rồi, tại vì trước cái chuyến đi á là mình hơi, a, nhút nhát, rụt rè, sợ sệt và, kiểu, có nhiều cái nỗi lo ở trong mình á, thì sau khi đi là mình mình thấy mình mạnh dạn hơn, mình tự tin hơn, mình xông pha hơn rất là nhiều và mình thấy là, ờ, mình cũng có cái nội lực bên trong, kiểu như là, mình có thể tự xoay xở được trong những cái tình huống mà mình chỉ có thể tự dựa vào bản thân thôi. Chẳng hạn như mình tự đi đến đó một mình nè, cho nên là mình cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất là nhiều sau chuyến đi luôn.
Ờ. Ừm. Wow. Wow. Vậy bạn cũng đã học được rất nhiều bài học, kiểu như, về cách suy nghĩ của bạn luôn ha.
Ừm, chính xác.
Vậy bạn bạn, kiểu, như sau khi cái chuyến đi như vậy, kiểu, như bạn rất là thích chuyến đi tình nguyện như vậy á, thì bạn có tính đi thêm 1 chuyến nữa hông?
Ờ, mình đang rất là muốn đi luôn á, nhưng mà sau cái chuyến đi tình nguyện đó thì mình đã, ờ, apply vào một cái, ờ, công việc văn phòng, mình đã có được một cái công việc văn phòng, ờ, kiểu, từ 9:00 sáng tới 5:00 chiều ấy, mà nó cứ lặp đi lặp lại từ thứ Hai tới thứ Sáu. Cho nên là mình cũng không thể đi đâu được, tại vì đa số các công việc tình nguyện nó sẽ cần thời gian rất là dài, ít nhất phải là 1 tuần chà mà mình không thể sắp xếp để đi được và rất là tiếc luôn.
À. ừm. Đúng. Cũng buồn ha, ờ, tiếc quá. Vậy, kiểu, bạn có định là lúc nào, kiểu như, xin nghỉ tạm thời 1 tháng để đi hông?
Ờ, như vậy thì nó hơi rủi ro quá, nhỡ như công ty thấy là, ủa, không một tháng không có con nhỏ này mà v vận hành vẫn êm xuôi trơn tru, vậy vị trí của nó có cần thiết không? <laughs>
Hơi rủi ro. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Đúng là cũng không ổn thật, quá rủi ro luôn.
Vậy thì rủi ro quá! Ừm, mình vẫn muốn, ờ, giữ công việc của mình.
À. <laughs> Trời, công việc cũng mình cũng c tại vì cũng cần công việc để mà sống mà, đúng hông bạn? <laughs>
<chuckles> Chính xác luôn, đi cái đó thì nó sẽ thiên về trải nghiệm rất là nhiều nhưng mà sẽ không có không có được thu nhập mấy ấy, ừm, cho nên là đi làm vẫn quan trọng.
Đúng rồi. Ừm, đúng thật. Chính xác. Vậy sau cái chuyến đi đó bạn còn giữ liên lạc với mấy người, ờ, tình nguyện viên hay là chị quản lý gì hông?
Ờ, chắc chắn là có rồi. Tụi mình đã, ờ, kết bạn ở trên Facebook nè, Instagram nè và thỉnh thoảng nhắn tin với nhau. Và có bạn bạn tình nguyện viên cùng chung ấy, à, lúc ấy là bạn lúc trước là bạn ấy sống ở Đà Nẵng, nhưng mà bây giờ bạn đó đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống rồi, và thỉnh thoảng hai chị em mình vẫn hay đi cà phê, đi ăn với nhau để trò chuyện và tụi mình cũng nhắn tin hỏi thăm chị quản lý nữa.
Ồ! Ừ, á. Wow. A! Ồ, vui quá vậy. Ờ, vui quá ha. Kiểu như, sau cái chuyến đi này thì, kiểu như, cuộc sống mà, thành ra cũng có nhiều người lừa lọc rồi bạn cũng, gọi là, không có niềm tin vào người lạ á, thì sau cái trải nghiệm đó là bạn có, gọi là, làm bạn tin vào cái sự tử tế của người lạ hơn hông?
Ờ, mình có nha. Mình, gọi là, có niềm tin vào người khác hơn nhưng mà mình cũng phải, a, gọi là, có cái sự cẩn trọng, ừm, và tin vào trực giác của mình nữa. Kiểu như, mình cảm thấy thoải mái với người đó, mình cảm thấy ô kê thiệp chắc là người đó ô kê đó. Còn nếu mà mình thấy người đó có một chút gì đó làm mình lấn cấn mình sượng sượng á, thì chắc là cũng phải giữ khoảng cách với người đó để đề phòng những cái chuyện không hay xảy ra.
Đề phòng. Ừm. Ừm. Đúng rồi, cái gì cũng cần phải đề phòng hết, đúng hông?
Ừm.
Ờ, nếu như có một bạn mà bạn có lời khuyên gì mà nếu như có một làm thế nào mà để vừa nhận được sự giúp đỡ một cách an toàn á, mà vừa, gọi là, kiểu như, trả ơn hay là trả lại tình người khi có cơ hội gặp lại? Kiểu như chị quản lý á?
Ờ, thông thường á nha, theo, a, những người tốt mà đã từng giúp đỡ mình trước đây á, thì đa số cái tâm lý của họ là họ sẽ không có mưu cầu, ưm, cái chuyện là có được đền đáp hay không. Kiểu như là, họ tốt họ tốt chứ không phải là vì họ muốn được, ờ, đền đáp lại, mà, ờ, mình v sẽ luôn có cái, ừm, mong một cái dịp nào đó để mà có thể, ơ, gặp lại chị ấy và mình sẽ mời chị ấy đi ăn.
Ừm. Ồ. Ừ. Ờ. Ờ, đúng, kiểu như, cũng là một cách để trả ơn, đúng hông bạn?
Ừm.
Ừm, hay quá. Thì bạn nghĩ điều gì á khiến cho những cái khoảnh khách tử tế bất ngờ mà, kiểu như, chị quản lý giúp bạn á trở nên một cách đáng nhớ vậy?
Ừm, đó là khi mà nó đã diễn ra một cách tự nhiên mà mình không hề mong đợi nó, kiểu như là, nó ngoài ý muốn của mình á. Mình, ờ, không có vụ lợi gì hết, xong rồi người ta giúp đỡ mình thôi, mình cảm thấy ấm lòng và ghi nhớ rất là lâu luôn.
Ờ. Ờ, kiểu như, bạn cũng không mong chờ rằng là người ta sẽ tốt với mình như vậy, nhưng mà không ngờ người ta tốt mình quá thành ra là bạn cảm thấy rất là đáng nhớ, đúng không bạn?
Ừm, đúng rồi, chính xác luôn.
Ờ. Coi coi những câu chuyện của bạn cũng, gọi là, thú vị quá ha, thì mình cũng rất là cảm ơn khi được nói chuyện với bạn ngày hôm nay á.
Ừm, cảm ơn bạn rất nhiều về buổi trò chuyện ngày hôm nay nha. Chúc bạn một ngày vui vẻ.
Bạn cũng vậy, tạm biệt bạn.